D'accord et heu, donc, heu, concernant le voilà, le, hem, mmh les fêtes que tu vas passer avec, heu, ta famille qui est la plus proche donc de de ta mère qui est au courant de de son état de de santé, est-ce que, hem, tu voudrais que c que ce moment soit, comment dire? Heu, un peu centré sur sur ta mère et et et les bons moments que que vous que vous avez passés ensemble et qu'évidemment vous allez passer par la suite? Ou ou, au contraire, tu voudrais que ce soit sous forme de, comment dire? De de compassion, de de d'une certaine forme de gravité, voilà, où chacun va exprimer ce, hem, comment dire? Ce qu'il ressent au sujet de tu préfères, voilà, que ce soit plutôt quelque chose de joyeux malgré le contexte difficile? D'accord.
Oui. Plutôt oui, heu, oui, quelque chose de joyeux malgré le contexte difficile, que que ça reste quand même un un bon moment de partage, heu, entre nous et qu'on soit pas focus su,r heu, les mauvaises nouvelles. Au contraire, qu'on puisse vraiment en ressortir, heu, moins moroses et heu, plus d'appoint pour, heu, pour, heu, pour la suite.
Mmh. Mmh d'accord. Est-ce que tu penses que lorsque tu voilà, tu tu te seras réunie avec, heu, avec ta famille, heu, de peut-être de de parler de d'anecdotes, c'est-à-dire des anecdotes plutôt drôles concernant ta mère ta mère et cetera, voilà de partager un petit peu exactement. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider à apaiser l'a l'a l'atmosphère, correspondre davantage?
Ah, se de ouais, se rappeler des souvenirs, heu, positifs. Oui, c'est vrai. L'a l'atmosphère oui complètement. Oui complètement. C'est vrai. C'est vrai que je peux inverser entre guillemets «la tendance» et se dire: «Bon bon on va tous être tristes» et une fois qu'on sait ça, heu, bah on on on reste tristes ou alors, heu, comme tu le suggères, heu, plutôt de se baser sur, heu, des su des références ou des anciens bons souvenirs pour qu'on puisse, hem, mettre un peu de de joie dans dans ce moment-là.
Oui, voilà, c'est-à-dire que si tu as, heu, une anecdote, heu, drôle, heu heu au sujet de peut-être réfléchir avant même, à à réfléchir avant même. J'imagine qu'il y en a plusieurs, voilà de de les partager avec heu, avec heu, tes amis. Est-ce que, déjà, est-ce que tu te sentirais mieux si peut-être qu'il y avait un tour de table, que chacun voilà, heu, partageait, bah, déjà, heu, l'espoir qu'elle aille qu'elle aille mieux déjà évidemment, mais au-delà de ça de de partager, voilà, un un souvenir particulier ou, heu heu, une anecdote et cetera? Est-ce que tu penses que ça ferait du bien s'il y avait ce cet espèce de tour de table?
Ouais je vais faire la ouais je vais réfléchir. Oui il y en a plusieurs. Oui. Oui.